Kategorien, sage ich jetzt mal, wie mit welche Dinge man über welche Sachen redet. Wie bitte?
Ja, also wie du's schon sagtest du hast ja zum Beispiel ja? Du hast ja schon du hast ja von der einen schon erzählt, wo du sagtest, dass sie eher, ähm, jemand ist sie hat keine Kinder das ist also jemand über da da sprichst du nicht über dieses Thema. Das heißt, da schließt du ja 'n gewissen ja n n nein, genau genau. Aber, äh, gewisse Themen, die vielleicht für dich schon von Relevanz sind, schließt du ja da irgendwo aus. Das heißt, das ist so 'n so 'n bestimmter Themenkreis, mit denen du oder wo du dich mit ihr unterhältst, während du eben mit den anderen ganz andere Themen besprechen kannst. Und ich denke, es ist ja auch gesund, dass du quasi, äh, da genau, das ist ja jetzt gar nicht so falsch. Und es ist ja, äh, auch letztendlich auch 'n bisschen so, dass das ja auch verschiedene Facetten von einem sind. Also, dass man da die eine Wirklichkeit man hat ja nicht nur eine Wirklichkeit, man hat ja mehrere Wirklichkeiten nur 'n bisschen, mhm, und so alle, alle genau. Und so alle gleichzeitig kennen am Ende wahrscheinlich die allerwenigsten Menschen von einem. Vielleicht vielleicht nur man selbst
Mhm. Ja, ich sch ich spreche schon über Kinder, aber ich spreche ich hole jetzt mir keinen Rat, ja. Mhm. Mhm. Genau, ja. Mehr Ansprechpartner hatten, ne? Mhm. Genau. Ne. Mhm. Mehrere Seiten zu einem, ne? Ja. Mhm, ja.
ähm, weil man einfach du bist doch anders mit deiner Familie, als wenn du alleine irgendwo unterwegs bist. Du was nicht heißt, dass du doof bist anderswo, aber du bist anders. Und du und und du bist anders vielleicht mit Leuten, mit denen du aufgewachsen bist, als Leute, die dich kennengelernt haben, als du 25 warst, weil du in 'nem anderen Zeitpunkt miteinander zusammengekommen bist, w und da bist du ein anderer also, insofern
Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Ne, ne, ne. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja, ja. Man hat viele Facetten und manche Leute kennen manche Facetten mehr und manche weniger.
Genau. Ja, und es ist doch ja, und so ist man trotzdem eigentlich man selbst, aber auch nur halt eben für bestimmte Themen vielleicht in dem Fall, oder?
Ne, so. Genau, eher ja, würde ich mal sagen, ja, weil ich glaube, selbst man selbst kennt nicht alle Facetten von sich selbst, ne? Also, man wächst ja immer weiter und man lernt immer mehr über sich und dann, ja, kommen da immer wieder mehr Facetten dazu, ne? Also zumindest mal in meinem Fall. Also, ich kann dir sagen, f ich bin ganz anders als wie vor 10 Jahren oder was, ne? Also komplett anderer Mensch, aber, ähm, habe halt mehr dazugelernt und kann dann auch dadurch 'n bisschen da drüber reden. Aber ja, m m ja, genau. Über manche Themen redet man halt mehr mit einer Freundin wie mit der anderen und andersrum auch, ne?
Oh, das ist gut möglich, ja. ja? Genau. Jetzt nur ganz, ganz kurz zum Schluss, die du sagtest, du bist 'n ganz anderer Mensch. Der neue Mensch, der du jetzt bist, magst du den mehr als der Mensch, der du warst oder magst du eigentlich beide genauso, weil sie in ihrer Zeit jeweils richtig waren?
Mhm. Ja, ich glaube

Ja, ne, ne, die eine Freundin von mir, die hat keine Kinder, also rede ich mit der zwar schon, so, wie's meinem Sohn geht. Das ist ja auch meine beste Freundin, aber so als Rat oder so für Kinder, ähm, hole ich bei ihr nicht, ne? Also, da gehe ich zu der, die 4 Kinder hat, ne? Also, meine andere Freundin, die hat 4 Kinder und mit der rede ich dann doch schon über Schule, wie's so geht mit 'n Kindern und auch ihre Kinder. Also, da ist schon anderes Themen, ähm, Verhalt Verhältnis, ne? Also mit der anderen rede ich eher so über alltägl also mit der, die keine Kinder hat, rede ich eigentlich so über alles, aber wie gesagt, ich hole mir keinen Rat für Kinder, ne, so.
Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja gut. Ja, ja. Mhm, mhm. Mhm. Ja, gut, das ist ja nachvollziehbar. Das macht ja gar keinen Sinn im Prinzip. Wobei, was heißt keinen Sinn, aber mhm, mhm.
Ja. Aber so im Generellen, ja, all eigentlich so alles andere schon. Ja, und mit der anderen, wie gesagt, ähm, manche Dinge versteht die vielleicht nicht, weil ich halt auch von 'ner anderen Kultur komme. Und mein also deutsche Kultur finde ich so 'n bisschen weniger
Mhm, mhm.
Hm, ne, ist 'n bisschen mehr grade raus. Und, ähm, amerikanische Kultur ist so 'n bisschen um den heißen Brei geredet, so 'n bisschen also, alles schöner geredet, dass es ja nicht aneckt, ne, und, ähm, ja, manchmal ist ja dann halt a wie bitte?
Mhm. Okay, alles schön geredet. Okay. Jetzt hast du ja gesagt ganz kurz, jetzt hast du ja gesagt, dass du auch viel umgezogen bist in den USA. Hast du da auch verschiedene Gegenden und damit vielleicht auch 'n bisschen unterschiedliche weil du sprichst ja grad davon, wie die Amerikaner so sind. Hast du da innerhalb der Amerikaner vielleicht auch Unterschiede erlebt, wo du sagst: „Ah, die einen waren da konkreter und und und gerader, während die anderen eben noch viel mehr um den heißen Brei reden.“ Also kann ich, äh, bei den einen eher wo wo du auch dieses Thema dich s man selbst sein, äh, vielleicht beim einen eher und beim anderen weniger? Siehst du da Unterschiede?
Mhm, ja. Mhm. Oh ja, ja klar. Ja, ja, ja.